أ آه بُص، أصلي فكرة إن أنت واقف عالبحر الموج لامس رجليك تخيل معايا كده أنت أنا واقفة عالبحر، والموج لامس رجلَيّا وقرص الشمس بيُغ بيَغيب وفي صوت الشش بتاعة البحر دي، والواحد بيشم هوا يود رائع ف وقدامك أنا شايفة البحر آخره يعني مش جايبة آخر البحر، ففي براح فأنا لما بآجي أقف في المشهد ده باحس إن أنا إزاي أنا صغيرة اوي يعني، ده في براح كبير في براح خارجي، ليه أنا حاصرة نفسي أو حاصرة مشاعري في ضغط داخلي، يعني ما في براح أهو ما أنا ممكن أطلّع الضغط لبره. ردًا بقى على سؤالك أنا عايزة أقول لك، أنا لما بانزل القاهرة بابقى حاسّة إن أنا هاتخنق، أيه ده! بالرغم إن القاهرة فيها نيل!
آه. أيوه. قُدامِك، آه. أيوه. قولي لي. آه يعني، <laughs> بس آه يعني، آه، لأ، هو مقارنة بال آه يعني مقارنة بالبحر أعتقد الموضوع هيبقى يعني مختلف تمامًا. يعني آه.
ج أ على فكرة آه يعني ب مساحة بس يعني برضه في مُسَطح مائي، بس باحس إن النيل ده كئيب، راكد كده ما فيهوش
محدود شوية، محدود شوية آه، محد يعني آه، أنتِ كفاية بتبقي واقفة من على يامّة وشايفة اليامّة التانية، فده بالنسبة لِك طبعًا مقارنةً بال بال بالبحر يعني لأ أنتِ مش، <tsk> مش مش عندك الامتداد أو ال أو الوسع اللي هو ال الرهيب ده آه، البراح البراح الرهيب. ده طب آآ تفتكري آه.
بالضبط، لكن البراح آه، مش موجود. شايفة البر التاني زي صح ما أنت ما بتقول، ومش كده وبس باحس النيل هو راجل عجوز، عارف أنت، آآ، قاعد كده في القعدة بيراقب الناس بصمت ما بيتحركش آآ، يعني عن البحر باحس دايمًا البحر هي ز <giggles> بنت جميلة راكبة عجلة ببدال. <laughs>
آه. طيب. إمم. حاسَه إن آه. آه، يعني آه <laughs> اللي هُو يعني آه تشبيه تشبيه جميل ده يعني، طب إن أنتِ حاسّه حاسّه إنّ النيل مثلًا هنا ما بيستوعبش الناس زي البحر أما بي بيستوعب أفكار الناس مثلًا في في إسكندرية وكده؟ والّا ده دفاعًا عن ال عن حاجة بالنسبة لِك يعني خلاص بقِت جزء في حياتِك فمش قادرة تبقي حيادية في الموضوع ده؟
<chuckles>